現状、私は結構なん、月曜日からまあ金曜日までまあ、フルタイムワークって感じで、まあ、働いている状況ではあるんですけど。ま、副業的に別になんかどの時間帯でもできる、なんかフレックス的な、うなんか、あの、仕事もね、同時にあるっていう状態で。なんか、もうなんかもちろんね、土曜日、日曜日とかっていうのは、まあそれこそ月曜日から金曜日までの疲れとかをね、こう、休んなんか休んで取りたい部分はあったりするんですけど、変に、なんか、そのフレックスの仕事を、なんか、入れられてしまう、なんか、できてしまう状態にあるせいで、なんか、あの休むってる、っていうか、本当になんか、趣味とか使ったりとか、なんか無の時間とか過ごしてる時に、あれなんかちょっと罪悪感がちょっとじわじわなんか、脳裏になんかあるんですよね。あ、仕事できるのにやってないなって思っちゃって。なんか、それがちょっと私的にちょっと、なんか、土日はなんか完全に楽しめなくしてる、なんか、原因になっちゃってるなって思ってて。いや、すごいちょっと愚痴なんですけど、話させていただけたらなって感じで。うん。
はい。 ええええ。 うん。 はい。 うん。 はい。 ええええ。はい。 うーん。 ああ。 そうなんですね。え、その、あの、ちょっとフレックスの仕事も同時にやりながらって、あの、フルタイムの仕事をしながらっていう期間は、もうどのくらい続いてらっしゃるんですか？
うん。 はい。 ああ、ま、そうですね、2年ぐらいやっててって感じなんですけど。ま、でもやっぱりなんか最初はね、もちろんなんか、あの、月収というか、なんかお金、なんか貯金とか割とするの好きだったので、なんかよりプラスアルファでお金稼げたら、なんか私が、ま、将来的に目標としてる、なんか、あの、FIRE あの仕事を、まあ離れても、あの、自分の残ってるお金だけで、だんどうにかできるっていう段階に行って仕事を辞めるっていうのを、あの、早めにすることができるのかなっていう風に思ってやってたんですよ。
うーん。ああ、はい。うーん。 うん。 うんうんうん。 ああ、じゃあ。ああ自分のじゃあ目標のために、もうじゃ始めてみようっていうので、もう、今も継続されてるんですね。
うん、う。 はい。 いや、そうですね。結構だから序盤とかは、おお、なんか本当に頑張れば頑張るほどお金が入るぞ、みたいな感じで、すごいなんか、結構もより、なんか、モモチベーション持ってきてた感じあって。もうその土日とか、なんか、趣味の時間減らしてても別にやるぜって感じでね、満ちてた感じはあるんですけど。なんかちょっと、なんか、結構ずっと長く続けてくると、あ、なんか、休日は休みたいよな、普通。ってちょっと思うようんなっちゃって、うん。
うーん。 はい。 うんうん。 その休みたいなっていう風に思い始めたのはいつぐらいからなんですか。最近ですか？
うん、まあ、結構じんわりって感じで。ま、去年ぐらいっていうか、もうちょうど1年ぐらい、今は今はずっとなんか、じんわり持ち続けてるって感じですね。うん。
うん。 ああ、そうなんですね。あ、じゃあ、じんわり持ち続けてて、で、そこからなんかちょっと、少しだけなんかこう、じゃあ、あ、減らそうかなとか、あの、試みたことって、あるんですか？
あ、ま、そうですね。それこそなんか、やろうと思えばなんか、起きてる間中やっても別に、ややることすら可能ではある感じなんですよ。仕事の内容的に。ん、なんで、ま、なんか、あまあああれなんですよ。なんか一応なんか、やらない時間はあるんですよね。なんか、できる時間でもなんか、やらないっていう選択肢は、取ってはいるんですけど。
うん。 はい。 はい。 うんうんうん。
まあ、でもやっぱあれですね。やっぱりあの、全盛期と比べれば、やっぱり減ってきているのはありますし。要はそれに減っちゃってることに対して、ちょっとなんかじんわり、ああ、なん、ほんとはもうちょっとなんか、稼げるのになあって思うなんか思ってしまう自分自身もいて、っていう感じなんですけど。
はい。 うん。あ、じゃあこう、揺れ動いている状態なんですね。今は。
いや、うん、そうなんですね。なんかなんか、休むの必要だから休むよ、みたいな感じで。なんか本当にグッて、休むって思わないと。ちょっとなんか、あれですね。な、厳しい感じというか。うん。
うん。 その、休むって決めると、まあ先ほども、休んでる時がもうあるって仰ってたので。休むぞって決めたら、じゃあ、しちょっとあの、その意思は固く、休める状況は作れてるってことですか？
いやま、そうですね。例えばですけど、なんか、友達とかとなんか、あの、久々に会うってなると、完全に1日潰れるじゃないですか。その日はもうしょうがないんで、ん、よし休むって言って、完全にその、仕事はやらないんですけど。なんか家に帰った後とかに、ああ、なんか、この時間なかったら何万円あったのにな、っていうなんか、良くないじゃないですか。なんか、友達の時間をなんか、お金にできたなって換算しちゃうのって。
はい。 はい。 うん。はい。 いや、でも、まあ。正直それはもう、ありますよね。
うん。ま、だから、これがちょっと。なんかほんとになんか。フレックス制をなんか、自分の生活に持ち込んでしまったが故の、なんかすごいでかい弊害だなって、すごいちょっと思いましたね。なんか。その、月収は伸びたんですよ。かなり。なんですけど、とはいえ、ちょっとメンタリティの問題ですね。ちょっと個人的に、苦しく感じてるのは。
はい。 うん。 ええええええ。 うん。 そうなんですね。いや、でもあれですよね。その大きなね、その、早く FIRE するっていう、こうしっかりした目標があるので。まあ、そこにはもう、す、やればやるほど近づいていく、ってことですもんね。
うん。 いや、そうなんですよね、ほんとに。もうだから、近づいてはいるけど。とはいえなんか、あるじゃないですか。なんか、仕事を継続的にやる上では、なんか休んだりする時間とかもね、やっぱり重要ではあるというか。病んだりしたらね、元も子もないので。なんか休む必要がね、やっぱり。つなんかもう、よりなんか、純粋になんか、休めてた頃になんか。あの、今日は仕事ないから休もう、みたいな感じで休めてた頃。いやなんか、めちゃくちゃ楽しかったなって、すごい思います。今。
うん。 うん。 そうですね。 ああ。じゃあ、休む時もちょっと、ほんとにこう、仕事的な感じで、あの、これは休みの仕事みたいな感じのこう、な何ですか、無理やりこう、自分を休ませるっていう風になってるので。なんか、真にリラックスがなかなくなってきたってことなんですかね。
うん。 いや、そうですね。だから、ほんとに、だから、働こうと思えば働けちゃうっていうのが、すごい悪いなって思ってて。なんか、ってことはなんか、働かない時間ってことはサボってるとも言い換えれるわけじゃないですか。
うん。 うん。 ああ。あ、そうなんですね。
まあだから、そういうなんか図式がなんか自分の中でね、なんか結構イコールんなっちゃってるのが、なんか現状、なんか働かない無の時間をあんま取れなくなってきちゃってるところであるのかなと思ってて。やっぱり結構昔とかは、なんかそれこそ Netflix とか、あ、YouTube とかで、なんか本当になんか、好きなだけなんか動画見たりするっていうなんか、もうなんか、あの、もうなんか、自分のなんの為にもなんない時間とか割とあったんですよ。
うん。 うんうん。 うん。 はい。 はい。
まあ、フレックスやってなかった時期は。なんですけど、もう今は完全にもうなんか見なくなっちゃったので、なんか、プレ YouTube Premium とかもなんか登録してたんですけど、それも切っちゃったし。うん、だから、あれですよね、なんか、ま、ん、一応、だかすごいなんか、生産的ではあるけど、って感じなんですよ。うん。
うーん。 うーん。 はい。 うん。 ね。あの、ま、お仕事をね、やろうと思ってもなかなかそこまで目標があっても出来ない人が多い中、しっかり自分の目標に向かって進んでる？え、さらにね、こうきっとお休みも、前よりは、こう、ん取れなくなってるのに、体調も管理しながらやり続けてるっていうのは、すごく素晴らしい、こう、ん、ね、誰がでも出来ることではないので、すごいなっていう風に思うんですけど。く体調とかは大丈夫ですか？
うん。 うんうん。 うん、うん うん。 いや、なんかですね、そのフレックスの仕事はもうほんとに完全に家でできちゃうから、なんか、わ、来るとしてもメンタルにしか来ないので、<chuckles> そういう意味で く、どうですかね、メンタルは今のところは別になんか、あの、めちゃくちゃ追い詰められてるとかではないけど、なんか、あ、がっつり休みたいっていうのはなんか常々、渇望的には、あ、抱えている部分ではあるって感じなんで、ま、な多分より追い詰められることがあれば、たぶん、なんか、おのずと出てくるのかなって感じですね。
はい。 ええ、メンタル面でも大丈夫ですか？ うん。 うーん。 あ、はあ。いや、でも、そ本当にもう誰もができることではないので、もうそれをしっかり継続ね、もう約2年されてるっていうのはもう本当に素晴らしい、こう、ね、自分の多分ね、正社員のお仕事もされながらってやってると、なかなかスケジュールを作ったりするのも大変なので、そういうスケジュール管理をしたりっていうのもすごく優れてるんじゃないかなってお話を伺って思いました。
うん。 うーん。 はい。 うーん。 いや、それはね、やっぱり嬉しいですけど、いや、でもなんか本当に、なんかあれですよね、なんかこのね、フレックス系の仕事がバッて一気になんかあのそのなんか仕事のなんかタスクが全部なくなっちゃいましたみたいなことがあれば、なんか、あ、なんか、あ、なくなっちゃって残念って思いつつも、なんか今までのような、なんか自由な生活に戻れる感じはあってなんか、なんかなくなってほしくないけど、なくなってほしくもあるっていうすごい膠着状態みたいなところは正直ありますね。うん。
うん。 はい。 うん。 うーん。 ああ、ま、じゃじゃ、そこでやっぱりその、あ、働きたい、でも早くファイアしたい、これをやってれば目標達成が早くなる。だけどやっぱり休みもしっかり取らないといけないなっていうところにやっぱりいつもこう揺れ動いてしまうんですね。
うーん。 いや、ほんとにそうですね。だから結構、なんか、個人事業主と近い感じなのかなって思ってて。個人事業主もあるじゃないですか、なんか、働く時間を、なんか、減らそうと思えば減らせるけど、なんか、働こうと思えば無限に働けちゃうっていう状況ではあるじゃないですか。なんか、すごいなんか、ちゃんと会社に勤めなのに、なんか個人事業主のなんか、苦しみもなんか、同時になんか、抱えてるっていう感じで。いや、なんか、自分が仕事やってるのが悪いんですけどね、その、<chuckles> 選んで。<laughs>
うーん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 <laughs> いやいやいや。あ、でも、そのね、両方とも多分、そその、2年も続けてらっしゃるということは、まあ、どちらの仕事もご自身好きで、こう、結構楽しく、楽しまれてやってるっていうことですよね。
うん。 うーん。うーん。ま、そうですね。だから結構、私はなんか、お金さえ、あの、ちゃんともらえれば頑張れる方ではあるので。ま、だかすどっちも結構ちゃんと、お給料的には、あの、ま、ワークライフバランス的にも、ま、兼ね合いが取れつつも、みたいな感じの仕事ではあるので。ま、あの、今んところなんか、パンクしてはいないんですけど。でもなん、今後なんか、あの、今のなんか、会社の仕事で言うと、ま、バランス良くできてるんですけど、結構なんか、昇進する可能性とかもなんか、言われているところではあるので。なんか、それでなんか、仕事増えたらどうなっちゃうんだろうっていう思いはありますね、ちょっと、うん。
うーん。 はい。 うーん。 はい。 素晴らしい。うん。 うーん。 やっぱだ。そう、あの、うご本人としてはね、あの大変な悩みなのかもしれないんです、お話を聞いてると、あの、能力が高いからこその悩みなんだなっていうような気がします。
<laughs> いや、そんなことないですけどね。なんか、ほんとにあれなんで、なんか、それこそ今なんか、言ってるやつ、なんか、苦しみというか、あの、ちょっと辛いなって思ってることはもう全部、フレックスの仕事辞めれば済む話なんで、勝手に、いや、なんか、言ってることではあるんですよ、正直、うん。なんでうん。
はい。 うん、いやそう。ほんとなかなかやりたいと思ってもできるものではないので、それができるってことは能力があるから、こう、できてらっしゃるんだと思うんですね。な、それゆえに悩みも来るっていうことですよね。
うーん。 ああ。 いや。 <laughs> いや、もうなんか、すごいなんか、やっぱ、自分的にはやっぱり、休みが欲しいな、なんて思いつつ、ま、現状の生活に、ね、なんか、お金をなんか、ちゃんともらってるってこともあったりするので、やっぱりちょっと、もう、兼ね合いが兼ね合いだなってと、思ってたんですけど。やっぱりなんか、人にね、話ちょっと聞いてもらうだけでも、やっぱりちょっと、なんか、自分自身頑張れてるな、なんてちょっと、思えるところもちょっと、今感じたので。いやなんか、すごいです、お話聞いてもらえてすごい良かったなって思いました。
はい。 うん。 はい。 あ、いえいえ、もうほんとに、あの、もう、できる人のところにお仕事たくさん来てしまうと思うので、あんまり無理されないようにしてくださいね。
ま、そうですね、今んところは、ま、維持できる感じなんで、なんか、それをなんか、ずっと今後もなんか、維持できたらなって感じはしますね。すごい、お話聞いていただけて良かったです。ありがとうございました。
あ、いいえ、ありがとうございます。